Да, да. И уже начинаешь разделять, какие настоящие твои ощущения. А ещё бывают другие ощущения, потому что мы как бы все люди очень чувствительные, и мы все друг с другом как бы, э, общаемся разными методами. Не просто мы, например, когда речь, э, звуком общаемся или жестами, мы ещё общаемся как бы сигналами, э, энергетическими, можно так сказать. Вот знаешь, когда бывает, э, что заходишь в комнату, да
Мгм. Да. Мгм.
и кажется, что в комнате такая атмосфера, какая-то тяжёлая, такая, и да, напряжённая, и, да да-да.
Так. Напряженная такая, да, вот, не та энергетика, эм. И она там очень на на напряж нате натежена, её слишком много там. <chuckles>
Да. Да да. И ты прям вот чувствуешь, вот прям физически как будто чувствуешь вот эту вот всю напряжённость.
Мгм.
И вот это как раз очень такой хороший пример, как интуиция работает. И как бы вот это вот
Так. Так. То есть ты можешь распознать вот это всё, да? То есть это вот это само ощущение- это и есть отчасти вот это вот внутреннее восприятие?
Да. Да, это оно и есть, вот эта интуиция, которая, получается, твоё тело, может быть, твоё, а, э, как бы ощущение того, что п э, сознание, да, того, что происходит вокруг тебя, оно тебе даёт какие-то сигналы. И сигналы, они эти, э, как бы, рас расшифровываются твоим мозгом на разных уровнях. Они могут расшифровываться на сознательном и на подсознательном уровне.
Сознание, да, часть тоже. Мгм. М. И напеть им. Мгм, так.
И интуиция, она работает в основном на подсознательном уровне.